Ja. Okay. Mhm. Aber dann würdest du echt den Schwerpunkt auch so ja. Würdest du echt so auf Verbrauchsgegenstände irgendwie, äh, deinen Fokus so setzen. Mhm. Wie sieht's vielleicht
Und der Korb muss natürlich auch noch her, also, ne? Ja, würde ich sagen. Genau, da können sie was mit anfangen. Ich würde das natürlich schön verpacken. Ich habe mir überlegt, vielleicht so 'n Korb, wo man dann so ganz schön so in Folie schön verpacken kann, 'ne schöne, große, rote Schleife drauf. Ja, und dann vielleicht noch zusätzlich vielleicht so 'n kleinen Weihnachtsstern mit rein oder vielleicht 'ne Amaryllis oder 'ne Christrose, ähm, wo man dann einfach noch so 'n bisschen was Grünes jetzt irgendwie dazu hätte. Hm, irgendwie so stelle ich mir das, äh, im im Moment vor. Aber, na ja, v zwischen vorstellen und irgendwas besorgen, was wir einpacken können, ähm, da da fehlen jetzt mir noch so 'n paar Tage. Deswegen, ja, muss ich echt mal gucken, dass ich jetzt echt so langsam in die Pötte komme.
Ja. <giggles> Ja. Ja, am Ende des Tages sind's ja noch 'n paar Tage, äh, bis, äh, zu diesem großen Tag, sag ich jetzt mal. Äh, wenn man natürlich bestellt, wird's 'n bisschen schwierig. 'N in Einzelhandel kann man immer noch gehen. Ähm, und ich glaube, manche Dinge passieren ja auch erst, wenn man sich so 'n bisschen inspirieren lässt in so 'nem Laden, ne? Vielleicht mal ganz bewusst aufm Weihnachtsmarkt oder in so 'nem Handel einfach mal durchschlendern und dann mal gucken, was einen so anspricht.
Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, 'ne Flasche Glühwein, wo du grad s Weihnachtsmarkt sagst, da komme ich gleich auf die Flasche Glühwein, die sollte natürlich auch noch mit in den Präsentkorb.
Ja. Mhm.